Queria conversar com você, se você tiver alguma opinião também sobre o assunto eu te agradeceria. Como equilibrar o crescimento e as finanças? Nesse caso, né, o crescimento, eh, profissional.
Ótimo vamos lá. Hum. Hum, ok. Eh, então pra eu poder te ajudar, eu preciso só entender um pouquinho em que situação que você tá, em que você me diz que você, eh, quer equilibrar o crescimento profissional, não é? O como é que é seu trabalho hoje em dia? O que que você faz? Eh, me conta um pouquinho mais sobre a sua vida profissional.
Exato. Então, eu sou autônomo, eh, sou músico, então, né, trabalho com quem chamar. Eh, com exceção de um trabalho que eu tenho que é numa universidade que eu dou aula.
Uhum. Uhum. Hum.
Porém, quando o semestre acaba, né, já aí já não tem mais trabalho. Então eu sou sou professor contratado, en então eu sou autônomo no geral.
Ah en Ah entendi. Uhum, ok. Eh, me fale um pouquinho sobre a sua a a sua vida financeira, não é, você eh, possui uma reserva de emergência pra esses meses de baixa, você faz um orçamento, como é que funciona? Você primeiro você gasta e depois você contabiliza esses gastos? Ou você estabelece um orçamento de quanto você pode gastar naquele mês e e segue esse orçamento?
E, então, eh Essa é uma boa pergunta, eh, eu não eu não estabeleço um limite só que eu sou eu sou regrado com o quanto eu gasto, então eu acho que eu já, fazendo isso eu já eu já controlo o gasto, eh, sabendo se tem mais trabalho ou não, né, principalmente principalmente quando o trabalho está mais em baixa eu eu a a tendência é de controlar um pouco mais. Mas eu não não sou, eh, solto com com com gastos, nem não não sou gastão, exato, nem com compras impulsivas nem nada, assim. Então eu sou, é, so so sou moderado, né, e
Hum. Ah entendi. Uhum. Não é gastão. <laughs> Entendi. Olha!
eu tenho uma meta né que pra equilibrar esse esse meu lado profissional com finanças, né, como você perguntou se eu tenho um fundo de de reserva, né, de emergência, tenho e também tenho outros lados que de investimento, que justamente pra no futuro, eu ainda ter mais uma
Uhum. De emergência, uhum. Uhum. Ah, sim.
eh, uma tranquilidade com relação a isso, né, pra, um.
Claro, é principalmente pra quem é freelancer não é, autônomo é é muito necessário isso não é? Porque, eh, não tem uma aposentadoria, não é?
Exatamente, até porque como músico, eh, no lado das artes, né, principalmente quando quando se passa por um processo de mudança de governo ou alguma crise, alguma coisa, as ah, prim as primeiras coisas que que cessam, né, são as artes. Então, como já tenho experiência de ter a ter passado por isso em outras ocasiões, fora, eh, 2020, né, quando a gente teve a pandemia. dois mil e oito também tivemos uma uma crise econômica, nos Estados Unidos, que foi a crise imobiliária, e isso também afetou o o meu trabalho. Muito.
Uhum. Pandemia. Uhum. Sim. Uhum.
E, desde então, né, eu sempre venho me planejando pra sempre, eh, destinar um tanto do que eu recebo pra finan pra o fundo de reserva, né, es essa reserva de emergência, e também para investimento, para, eh, aposentadoria, e enfim, né. Pra pra ter lá na frente, porque às vezes o essas quedas de trabalho, para músicos, eh, quando a gente passa por alguma situação como a pandemia, por exemplo, o esses vales, eles acabam sendo mais fundos. Então, acabam sendo mais fundos, dura mais tempo e um pouco mais difícil de recuperar.
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Então. Diga.
tão, com isso em que eu venho fazendo isso.
Você vem então realmente guardando, e aí você tem essa noção de quanto está tendo de trabalho, pra você saber se pode ou não dar um passinho maior, ou de repente até investir um pouco mais, né. Você você separa geralmente uma porcentagem do valor que você faz com os seus trabalhos? Ou você tem um valor fixo? "Ai, eu separo, sei lá, $ 500 por mês".
Eu tenho um valor fixo. Então esse o valor fixo pra determinadas contas e esse valor, independente do quanto eu fizer por mês, esse valor vai pra essas contas. Então
Um valor fixo. Uhum. De de essa conta de reserva, né. Ou de investimento?
Exato, exato. E aí e aí assim que eu faço. Independente do quanto eu do quanto eu fiz naquele mês.
Entendi. Sim, entendi. Isso é um lim é geralmente algo que, eh, te te deixa por exemplo, eh, você fica apertado em alguns meses porque você precisa retirar esse valor, e você retira de qualquer forma, né, se se vai faltar ou não para o seu orçamento do mês? Ou é um valor que não não não te deixa passar aperto, por exemplo?
Não, não. Não fico apertado, eh
Uhum.
até porque a eh, eu levo em consideração também os trabalhos que já estão marcados, né, que estão que estão por vir, né?
Ah, então é uma é um valor variável?
Não, o valor, ele é fixo. O valor é fixo, só que aí eu levo em consideração também, assim, eh, se p se por um acaso chegar num ponto que, n n não acho que vai ser o caso, eh, aí eu eu te
Hum. Uhum. De uma pandemia, essas coisas todas, né?
É, mas aí eu tenho a possibilidade de cancelar essas transferências pra eu reorganizar
Ah, você já deixa a transferência automática.
Exato. Essas aí acontece todo mês, e aí eu tenho a possibilidade, como já aconteceu, de cancelar essas transferências automáticas e aí determinar
Ai, que maravilha!
para o mês seguinte ep e em seguida, eh, se eu continuo ou não. Mas até o momento eles são são todas transferências automáticas, que eu faço meus trabalhos, e aí todo mês esse dinheiro sai, essa quantia certa sai
Uhum.
pra pra essas contas, pra justamente eu não ter que u uma das questões também, não ficar lembrando, mas também pra já criar o hábito
De não gastar esse valor, né?
de que essa quan Exatamente, essa quantia tá saindo, só que é um investimento, então, né, médio-longo prazo. Então, eh, por isso também é outro motivo pelo qual eu sou comedido com as com as minhas despesas.
Hum. Uhum. Maravilha. Eu acho que, olha, você já sabe muito bem, está fazendo muito certo tudo isso, não é? Você está equilibrando lindamente o seu crescimento com as finanças, não é? Eh, você tá fazendo, eh, tudo certinho, você já tá separando um valor X, né, todo mês, independente de de você ter os os gastos ou não, você consegue, é uma então é um valor, eh, que é bem pensado, não é? Não é um valor irreal, é um valor que é muito possível, muito factível, né. Eh, você tá fazendo já tudo certinho, não é? Como você é autônomo, você está já pensando lá no seu futuro, na na aposentadoria, fazer o seu pé de meia, não é? Eh, você tá fazendo tudo muito certo, não é? Então, eh, esse equilíbrio que você tá buscando, você tá de parabéns, porque você tá perfeito nesse equilíbrio crescimento e finanças.
Uhum. Uhum. Sim. Exato. Que joia, que joia. É, be obrigado por esse parecer, é bom ouvir, assim, que, n né, para ter certeza que eu estou realmente no no caminho certo.
Uhum. Sim, você com certeza tá no caminho certo. E aí, quando você eh, você já pensou de repente em em fazer eh, passar essas informações todas que você me passou a aqui agora, pra frente? Por exemplo, eh, dar aulas pra um pra um para uma escola, por exemplo, ensinar crianças um pouquinho como como lidar com essa questão financeira, essa essa questão da finança pessoal, não é? Você já pensou nisso?
Essa essa pergunta é muito boa, porque, agora recentemente no no último semestre que eu dei aula na faculdade, eu tô dando aula pra algumas pessoas que querem seguir a música, né?
Uhum. Sim.
E eu dei essa dica para os meus alunos. São alunos novos né, pessoal novo de 18, 19, 20 e poucos anos, e eu falei pra eles: "Olha"
Uhum.
eh, quem sabe fosse legal você abrir uma conta assim, dessa forma, e você estando teus 20 anos, você tem todo esse tempo pra pra que esses juros, eles aumentem cada vez mais, e você só vai você vai colher ainda mais lá no final. Aí você
Uhum. Sim. E você tá ensinando e você tá ensinando justamente pessoas que querem fazer como você, né. Viver da música, não é?
Exa exato, exato, exato. Então eu dei essa dica recentemente. Também já falei pra a pra pra amigos, né, que também são músicos, e a alguns deles já me perguntaram, né: "O que que você faz pra isso? O que que você faz pra esse o esse outro?", e eu falei: "Olha, da minha experiência, o que eu faço é, né, esse plano, esse plano e esse plano. E e se talvez fosse interessante de, né, de você investigar se funciona pra você também. Porém, é"
Uhum. Uhum. Uhum.
"tem que economizar, o de alguma forma ou de outra, né, investir em algum jeito, pra daqui a alguns anos você poder colher, né".
Uhum. É, porque porque quem quer ser investidor não pode ser esbanjador, não é verdade?
Exato, exato. Então você vive, faz as coisas também eu não me privo de fazer as coisas que eu quero fazer
Uhum.
porém, como eu falei no no começo, né, eu eu não exagero.
Uhum. Você tem meses que consegue fazer um pouquinho mais, outros meses segura um pouquinho mais, não é?
Exatamente, exatamente. Então, é só ter um é só ter uma medida, assim, do que que dá pra gastar e e dá pra levar tranquilamente.
Uhum. Que bom. Olha, eu fico muito feliz de você ter compartilhado essa sua eh, toda essa sua história, não é? E, eu também aprendi bastante com você aqui, viu. Muito obrigado por compartilhar.
Claro, obrigado você por ter me ouvido. Eh, foi legal também de ouvir você dar o teu parecer. Agradeço muito, e vou continuar nessa porque eu eu acho que o caminho tá bem bem centrado e bem certo.
Tá sim, você tá no caminho certíssimo, parabéns, viu? Continue assim, que eu tenho certeza que você p vai ter uma aposentadoria muito tranquila.
Maravilha, obrigado por ter me ouvido e até uma próxima vez então.
Eu que agradeço, até uma próxima, tchau, tchau.
Tchau.